Wow, thực sự rất là đúng luôn đấy bạn ơi, khi mà nghĩ lại về cái cách nghỉ ngơi của mình vào lúc trước đi, thì mình, giống như kiểu là, mình làm trong vòng khoảng tầm 10 tiếng này, xong rồi mình lại nghỉ ngơi phải đến 3-4 tiếng, mình cảm thấy rằng là cái cách đan xen giữa cái việc làm việc và nghỉ ngơi của mình nó không hề khoa học một tí nào luôn. Và đúng là có khi là cái vì cái cách nghỉ ngơi như thế ấy, khiến cho mình khi mà nghỉ ngơi sẽ cảm thấy tội lỗi, bởi vì mình không làm việc này, vì mình nghỉ ngơi, giống như là kiểu, quá là nhiều và cứ một liền một lúc như thế luôn đó. Và như là bạn nói nha, mình nên áp dụng cái cách nghỉ ngơi đan xen giữa việc nghỉ ngơi và làm việc này. Làm khoảng tầm nửa tiếng hay là 1 tiếng thì lại nghỉ ngơi tầm 15-20 phút, cái cách đó nha, vừa khiến cho mình có để duy trì được cái thời gian làm việc lâu dài này, vừa có cho mình được cái khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa những ca làm việc, và mình lại không còn thấy tội lỗi nha. Mình chỉ đơn giản là nghĩ rằng nghỉ ngơi để mình tiếp thêm được năng lượng, hồi phục lại năng lượng để mình lại tiếp tục làm việc luôn. Ừm, thực sự rằng là cái cách của bạn rất là hay luôn bạn ạ.
Ồ vậy hả? Ừm, đúng rồi đó. Đúng rồi, chính xác đấy. Ờ, bên cạnh ra thì bạn cũng đôi khi bạn có thể là nói "không" với công việc cũng được hoặc là đặt cho nó một cái giới hạn nhẹ nhàng thôi, ví dụ như là, ờ, một điều mà mình từng gặp xước đây là sợ nghỉ và bị người khác đánh giá đi, hay là đôi khi bạn nghỉ bạn lại áy náy là, à, "bây giờ nghỉ mà, thì không thể nào kiếm thêm tiền" rồi như thế nào đó, đúng không? Thì bạn cũng có thể, như kiểu, nói một cách không lịch sự với bản thân bạn chẳng hạn, ví dụ như là "Hôm nay mình cần nghỉ để hồi phục, ờ, sức khỏe đi, và ngày mai mình sẽ làm tiếp." Hoặc là "Đôi khi là mình chỉ nghỉ một chút để lấy năng lượng." Xong: "A, khi nào mình cảm thấy tràn đầy năng lượng thì mình bắt đầu một công việc, thì đương nhiên là nó sẽ hiệu quả hơn rồi." Mình nghĩ rằng là cứ tự trấn an bản thân mình, và cho mình một, ờ đặt một cái ranh giới để mình có thể nghỉ ngơi thì nó khá tốt. Và mình nghĩ rằng là bảo vệ cái thời gian của cá nhân này, vừa không, a, gây xung đột giữa công việc, mà còn có thời gian cho bản thân mình. Và mình thấy rằng là khi mà nói rõ ràng đối với chính bản thân bạn thì, ờ, bạn cảm thấy rằng là, à, bản thân mình được tôn trọng, cơ thể mình cũng được tôn trọng, sức khỏe được tôn trọng chứ nhỉ?
Ừm, hợp lý. Ừm. Sự là mình rất đồng tình ý kiến Có lẽ là do chỉ cần là, kiểu, và ấy, khi mà mình mình đó nha, ừm, những cái suy nghĩ sẵn sàng tình cơi tạo lại được cái công việc này và ờ, cũng không cần quá nhất thiết là phải cần cho mình đơn giản là đủ sống và mình phải cân bằng giữa công việc ấy. Ừm, thì lại rằng là cái, ơ, tâm cũng thoải mái hơn trước này ki trong công việc cũng cho mình thấy rằng tiền cũng không phải làm từ nó là cái tất cả cuộc sống của mình. Mà mình cần phải biết cân bằng, cần phải, ờ, bè với gia đình thêm những cái kỷ niệm với bạn bè gia đình nữa thì đó mới là cái thứ đáng quý bạn ạ. Ừm, thực sự rằng là mình rất đồng tình với bạn luôn nha.
Đúng rồi đấy. <chuckles> Đúng rồi đấy. Ờ, không có gì nha. Mình nghĩ rằng là, ờ, nghỉ ngơi là đang, ơ, ghi nhận bản thân mình đấy. Ví dụ như là bạn nghỉ ngơi thật sự có giá trị này, thì, ờ, tội lỗi cũng giảm hẳn đi. Hoặc là dần dần mình cảm thấy là nghỉ ngơi như là một phần quan trọng của công việc đó, chứ không phải là nó là một cái điều gì sai trái hay là bất hợp pháp đâu. Mình nghĩ rằng là bạn cần, ờ, nghỉ ngơi và cân bằng giữa công việc là được, bạn thấy thế nào?
Hợp lý ha. Đúng. Ừm.